Ừm, như vậy cũng hay ha. <chuckles> Mình thấy á, tạo không gian như vậy nó sẽ thoải mái hơn là cái không gian hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà mình thấy để yên tĩnh thì cũng được, nó cũng sẽ giống như mình đang ngồi đọc sách ở một cái thư viện nào đó. Nhưng mà đúng ấy là cái không gian quan trọng thiệt nha, mình chỉ cần tưởng tượng đến một cái không gian phù hợp thôi ấy, là mình đã cảm thấy muốn cầm cái quyển sách lên và đọc liền rồi đó.
Ừm. Đó. Đúng đó. Bạn, a, mặc cái bộ đồ cho nó thoải mái nè, bạn ngồi lên giường, ánh đèn vừa phải, có ly nước mát kế bên. Rồi cái không gian nó hơi thơ mộng một chút xíu, có tiếng chim chóc hay suối chảy róc rách nhẹ nhẹ, mềm mại thôi, đó, thì nó cũng tạo cảm hứng dữ lắm. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là, ồ, thi vị quá. Mà thi vị là làm sao? Bay bổng tâm hồn, hổng có rối trí với những cái lộn xộn, lăng xăng, ơ, xô bồ xô bộn của cái đời sống hàng ngày, nhất là trong cái điện thoại, nó khác biệt một trời một vực, OK hông?
Ừm, chính xác luôn đó. Chỉ cần nghĩ đến không gian yên tĩnh ấy, rồi, gọi là á, giống như bạn nói ha, cái từ thi vị đó, là mình đã thấy á cầm quyển sách nên đọc nó hợp làm sao á. À, là mình đã thấy á là cái thói quen này mình có thể duy trì được bằng cái không gian mình tự tạo lên rồi, đúng hông?

Đó, cũng vừa đủ rồi. Mà bạn, à, có thích là đọc sách để mà, kiểu bằng là, ừm, giải trí luôn hông? Hay là chỉ đọc sách để ru ngủ?
Ừm, mình vừa muốn giải trí vừa muốn ru ngủ chứ. Tại vì mình đã muốn, a, mình cố tình mình chọn sẵn mấy cái quyển sách mà thể loại mình thích nè, rồi những người tác giả mà được mọi người khen nhiều á, à. Người họ viết hay, được khen nhiều á thì mình muốn trải nghiệm thử cái văn học từ họ. Mình cũng muốn, ừm, đắm chìm vào câu chuyện mà họ đã viết trong sách đó, cho nên là mình vừa muốn giải trí và mình cũng vừa muốn á nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để cái đầu của mình nó hổng có bị, gọi là, nằm xuống mà cái đầu của mình nó cứ nhức rồi xong cứ suy nghĩ lung tung giống như mình xài điện thoại đó bạn.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ, hay đấy nhỉ? Ừm, hay đó nha. Mà giờ bạn, ơ, thích cái kiểu sách nào? Sách điện tử, hay là sách nghe, hay là sách in? À, nếu mà bây giờ bạn muốn bắt đầu cái thói quen đó là với s cái gì sẵn sàng trong tay, bạn bắt đầu với cái loại sách nào trước?
Mình muốn, à, sách in, sách giấy á, chứ sách điện tử á thì mình sẽ thấy cái cảm giác cũng giống như mình cầm iPad, giống như mình cầm điện thoại quá thì mình sẽ cảm thấy nó hổng có tốt lên, hổng có lành mạnh lắm. Mình lại thích sách giấy nha, mình cũng, a, rất là thích ngửi cái mùi giấy nè.
Ừm. Cũng mệt mỏi, ừm. Ừm, rồi, à, bạn có cái khó khăn nào hông, có cái cản trở nào hông? Hay là mọi chuyện là đã rất là sẵn sàng rồi, chỉ có là có thói quen nữa thôi là tận hưởng nè?